Ah, ano kadalasan ano nakikipagsigawan ako talagang mas lalo ko pang i nilalakasan yung boses ko para talaga marinig niya kung ano yung gusto kong sabihin, ganon. Kasi minsan ano talaga, eh, um kahit sinabi ko na, "Saglit lang kasi may sasabihin akong ganyan," biglang ano niya meron na siyang naka-form sa isip niya na ito kasi yung ginawa mo ganon. Ah kung minsan siguro wala siyang masyadong tiwala sa akin na magagawa ko yung mga bagay ganon. Kasi minsan, ano sasabihin niya halimbawa, "Gawin mo 'to" tapos sasabihin niya, "ako na nga, kasi alam ko hindi ka naman hindi mo naman gagawin 'yan, eh". Kasi minsan pag inuutusan niya din ako matagal ko bago gawin, eh pagod din kasi ako, pareho kasi kami nagbabantay sa mama namin kasi may sakit na yung mama namin. So, parang ano na, ah, stressful din naman talaga yung situation namin kailangan kasi namin ng ano bantayan siya lagi sa ano niya o kaya samahan siya sa hospital. Yon din yung mga iba naming pinag-aawayan. Kasi minsan hindi niya naiintindihan na napapagod din ako, eh kasi akala niya ano halimbawa, galing nung nakaraan galing ako sa Philippine Heart ganyan tapos may nilakad ako, gano'n. Tas sasabihin niya, "Kasi bakit hindi mo 'to kinuha ito nga daw yung kailangan yung last week, ganito na sheet". Ano sabi ko, "Kinuha ko naman 'yon, eh", parang ganon pinapaliwanag ko tapos sasabihin niya sa akin na parang ano, "Eh kasi mahiyain ka, hindi hindi mo kaya 'yan, eh", gano'n. Yung parang wala siyang tiwala sa akin na, "Kaya ano, kaya hindi mo nakuha kasi siguro ano ka na naman", ganyan. Parang pinapangunahan niya ako so, ako nahuhurt ako pag gano'n kaya ano lumalaban ako ganyan.
Ay. Mm. Mm. Mm. Mhm. Oo. Ay, okey. Oo. Mm. Mm. Hmm. <chuckles> Oo. Oo. Pero alam mo valid yung ano, ah yung nararamdaman mong hurt kasi, ah, kapatid ka niya, eh. Dapat yung kapatid natin yung isa sa mga unang tao na magtitiwala sa atin na maniniwala na kaya natin gawin yung isang bagay, susuporta sa atin. Alam mo yon, sa kahit sa mga maliliit na bagay kasi malaking ano yon, malaking tulong yon para mas maano mas maging tight mas ma-build yung relationship niyo, 'di ba? Pero, ah, ayon nga gusto ko lang sabihin sa'yo na ano, ah, valid na nagalit ka. I mean na naiinis ka o, ah, naramdaman mo yung mga ganong emosyon kasi, ah, kung sino man yung nasa lugar o magiging, ah anong pupuwesto sa lugar mo, sigurado ako na ganon din yung mararamdaman nila na maiinis din, magagalit din. Pero kung maisa-suggest ko lang sa'yo o kung, ah matanong ko lang din pala sa'yo, ah, na try mo na ba na kausapin siya ng mahinahon na, ah "Ate baka puwedeng mag-usap tayo, maupo muna tayo dito o di kaya sabay tayong kumain mag-usap tayo, ah, mayron lang akong gustong sabihin sayo, may o-open ako sayo ng mga bagay." Na na try niyo na bang gawin yon bilang magkapatid?
Hmm.